Ah, que legal, que joia.
Eu me mudei sozinha para cá.
Ah, eu achei que vocêm de repentem tivesse indo com a família, mas não, foi foi uma empre em em empreitada, eh, s solo.
Não, não, eu me Sim. Solo, solo.
Ah, que legal. Tá, então aí já está mais uma vitória.
Isso. Ah, é mesmo. A minha vinda para cá, já foi uma vitória. É mesmo.
É. Claro, claro, incrível. Muito bom.
Olha, não tinha pensado, incrível. E aí hã.
Você você antes nessa já essas 2 vitórias, né, são vitórias assim, eh, incríveis, né. Você diz que tem não comemorou, não celebrou, né, mas
Aham. Sabe que eu não celebrei? Não pensei nisso.
Mas você reconhece essas essas vitórias, né, ah, que bom.
Ah, reconheço. É interessante que as pessoas falam muito sobre isso. Sobre a minha coragem, "Como é que você teve coragem?" Eu acho que é porque eu nem pensei.
Sim. Ah, que legal.
Eu apenas fiz.
Mas às vezes você pois é, aí que está a parte legal também. Você parece ser uma pessoa super proativa. Então você simplesmente executou o que precisava ser feito, né.
É, isso é mesmo. Não ti É, exatamente.
E e mas muito legal, porque tem gente que para no medo, né, que o medo nada mais é que a falta do conhecimento do que do que vem pela frente, né.
Ah, ele paralisa, é. Uhum.